والله هاقول لك بُص، أنا باتكلِّم، بس باتكلِّم مع الشخص اللي أنا ليّا عَشَم معاه. يعني مثلًا واحد زميلي في الشُغل أ أ أولًا زمايلي في الشُغل عندي درجات، يعني فيه اللي هو عزيز عليّا أوي وفيه اللي هو طيّاري كده، سلام عليكم، عليكم السلام وفيه اللي هو عادي يعني. ال ال ال اللي عزيز عليّا أوي لو أنا بَعت له رسالة وما رَدِّش، ممكن أعاتبه وأقول له: "على فكرة أنا بَعت لك رسالة وأنت ما رَدّيتش." وفيه ناس تانية بقى بتبقى صفرا، يعني بيبقى بإيه، بيبقى واحد أصفر كده، فأنا ب باكون أصلًا طالب منّه الطلب على
تمام حلو. آه. ماشي. آه. أصفر دي أصفر دي حدِّدها أصفر دي حدِّدها لي أكتر يعني إيه؟ يعني لو مش سالِك يعني مش كويس آه، ماشي، حلو، تمام. إمم.
يعني يعني مش سالك، مش سالك. فأنا باكون م باكون باكون طالب منّه الطلب على مَضَض. يعني باكون طالب منّه الطلب وأنا متضرّر وعارف آه. وعارف إن هو ممكن يرخِّم وما يرُدِّش عليّا. فاللي زي دوّة أنا آه، باتضايق جدًا إن هو شاف الرسالة وما رَدِّش، بس باكون عارف إن هو كده، كده أصلًا شخص أصفر، يعني شخص بارِد، فمش هيرُد عليّا، فباسلِّم يعني.
كنت عاصر على نَفْسك لمونة يعني آه، آه. إمم. ماشي. آه. طَب خلّينا طَب خلّيني أقول لك على حاجة بقى، خلّيني أقول لك على حاجة هنا بقى بخصوص الحتّة دي. أنت دلوقتي ممكن الموضوع ده يعرَّفك مين الشخص اللي هو اللي مش سالِك، اللي هو مش أحسن حاجة، أو الشخص اللي هو على حد قَوْلَك شخص أصفر. هل، هل ممكن الموضوع بقى لمّا أنت تيجي مثلًا تبعت لحد حاجة على مَضَض كده وأنت شاكِك إن أو يعني أنت كنت شايف إن هو شخص مش أحسن حاجة، لمّا تلاقيه خَدَمك وتلاقيه تفاعل معاك وحَب يخدمك من قَلْبه كده، ممكن يغيَّر نظرتك للشخص ده ويخلّيه يبقى حبيبك بعد كده و آه. يعني احكِ لي بقى كده أكتر عن النُقطة دي.
قُل لي. طبعًا. طبعًا. وأنا ممكن أحكي لك كمان على واحد زميلي كان معايا في الشُغل، كان الموضوع كده فعلًا معاه، أنا عُمري ما كنت اتعاملت معاه قبل كده، هاقول لك، هاقول لك. و أنا كان معايا واحد في الشُغل، كنت باشوفه كده يعني م من الظاهري ما كنتش بارتاح له <tsk> ولا كنت باحب أتعامل معاه خالص ولا أكلِّمه، هو شكله بالنسبة لي ما كانش مُريح يعني.
إمم. يا ريت، آه احكِ لي كده آه، آه، جميل، آه. تمام. إمم. تما أيوه.